Bah, tu vois, j'aimerais partager avec toi, heu, quelque chose qui me tracasse un petit peu ou même, heu, beaucoup, c'est que, heu, ben, j'ai actuellement un emploi, que je fais depuis 5 ans maintenant. Dans une entreprise, et je suis en aussi en reprise d'études, où je finis actuellement mon mon master. Et heu, c donc c'est un master de traduction, et heu, bah, je prévois de partir à l'étranger donc, heu, au Japon. Et heu, bah, je t'avoue que, c'est un petit peu se lancer dans le flou, heu, même si c'est un pays, heu, auquel j'ai déjà habité 2 ans. Mais, heu, voilà ça serait de nouveau perdre, heu, ses repères, et puis bah, heu, de me lancer dans une nouvelle carrière. Alors que là en plus, j'ai des propositions, pour évoluer donc, heu, bah, je t'avoue que c'est assez compliqué de de me relancer encore, heu, à presque 30 ans dans une «nouvelle vie» entre guillemets.
Sûr. Ouais. Oh super! Waouh! Mmh mh. Ah. Mmh, ah oui, je comprends, heu, bah, déjà félicitations de de de reprendre ses études, d'avoir le courage, heu, de de mener, beh, 2 vies, heu, en parallèle. Parce que quand on rentre dans le monde du travail, c'est déjà pas évident. Ça nécessite déjà beaucoup de d'énergie et en plus, heu, mener de front, heu, une reprise d'études, heu, donc déjà bravo et félicitations pour ça! Hem, et après, c'est vrai que oui, bien sûr, ça doit pas être évident de se dire, que tu pars, heu, à l'autre bout du monde. Alors, même si tu connais déjà, heu, un petit peu le pays parce que tu y as vécu 2 ans, beh, c'est quand même remettre, heu, tout en question, hein. C'est pas du tout la même culture, c'est pas du tout le le même rythme de vie. Et et et aussi, bah, il va falloir que que tu t'adaptes, heu heu, à à bien sûr ce que tu vas trouver. Hem, est-ce que là-bas, tu sais déjà un petit peu que ça va être plutôt facile de trouver un nouvel emploi? Ou tu sais que ça peut nécessiter quand même, hem, un petit peu de travail et et de galère?
Mmh mh. Merci. Oui. Ben, c'est sûr que ça va quand même être, un petit peu, des galères, même si je retourne dans la même ville qu'avant. Heu, bah, je vais me sentir un petit peu comme chez moi, parce que c'était un petit peu ma 2e maison, quand même. Heu, même si c'était une énorme ville, mais voilà, je j'avais tellement sillonné les rues, enfin, je connaissais presque tout par cœur, et heu, bah, là, ça pourrait être mieux. Après, heu, bah, j'ai des possibilités d'embauche, mais bon, ce serait dans une autre ville, heu ça serait peut-être pas forcément plus mal, parce que, heu, voilà, par rapport au climat, j'avais aussi beaucoup de mal dans le sud, heu, du Japon, là, ce serait plus au nord. Et du coup, ça serait aussi, ben, ça voudrait dire de prendre de nouveaux repères, donc, heu, être un peu plus anxieux et stressé, heu, à quant à me lancer justement, cette nouvelle aventure. Heu, mais après, au moins, voilà, je connais un petit peu les démarches, comment faire pour le logement et tout, mais, ben, j'appréhende de quitter maintenant mon ma zone de confort actuelle. Heu, mon mon boulot, heu, voilà, où je sais que j'aurais, peut-être, une une bonne carrière, heu, en restant là où je suis, mais, heu, après j'ai peur de regretter, bah, si je ne pars pas, heu, bah, comme prévu à l'étranger.
D'accord. Mmh mh. Ah. Mmh mh. Bien sûr. Oui. Mmh. Bien sûr, c'est normal, hein. D'autant plus, que tu disais, que tu avais, heu, une possibilité d'évolution, sur ton sur ton boulot, ici. Donc, heu, c'est normal que ça te provoque autant de questionnements, heum, et de te dire que, peut-être que tu peux passer à côté de quelque chose. Heu, le le boulot que tu fais aujourd'hui en France, hem, est-ce que c'est quelque chose qui te plaît? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as pris un petit peu, comme ça, heu, alimentairement, ou parce que tu trouvais rien d'autre?
Mmh. Bah, j'avais commencé, heu, lors de ma reprise d'études il y a il y a 4-5 ans donc, heu, comme un job alimentaire, heu, à temps partiel bon c'était très peu, c'est peut-être 10 ou 15 heures semaine et puis, bah, là je suis passé à 20-25 heures, heu, où, heu, voilà à la fin de mes études, ils m'ont dit, bah, heu, déjà j'aurais un meilleur poste donc, heu, c'est c'est le truc que je fais actuellement, bah, ça va, c'est des horaires de bureau, heu, boulot de bureau avec un petit peu aussi de de manutention de physique donc ça mélange de tout, c'est pour ça que j'aime bien bosser aux ordis en même temps un peu physique. Et bah, là, le le nouveau poste, bah, ce serait aussi mieux payé. Heu, ce serait, bah, à temps plein du coup et heu, bah, ça pourrait être bien parce qu'il y a il y a quand même quelques collègues, heu, voilà maintenant j'ai ce sont presque enfin ce sont des amis, hein donc je suis je suis plutôt en bonne entente avec eux. Et heu, voilà c'est un CDI je veux dire et ça se passe très, très bien et j'aurais je sais que j'aurais un meilleur poste avec un meilleur salaire donc, heu heu, d'où, heu, m ma complexité à faire des choix. Ouais.
Mmh mh. OK. Oui. Oui. Ton hésitation ouais, bien sûr, oui, oui, c'est normal quand tu as quelque chose de bien, heu, c'est normal que ce soit difficile de le quitter. Et et qu'est-ce qui te fait, hem, avoir envie justement de ce de cette nouvelle aventure, heu, en partant au Japon? Est-ce que c'est quelque chose, heu, dont tu as toujours eu envie et que tu veux réaliser maintenant parce que, beh, tout tout semble s'aligner ou est-ce que tu te dis que tu as envie de de d'autres choses? Qu'est-ce qui vraiment dans le fond, te motive à partir?
Bah, maintenant que tu le dis, hem, bah, j'ai plusieurs motifs en s en tête, mais c'est surtout, heu, ouais par rapport à à à mon âge, au final, heu. Je me dis que je peux pas trop traîner, si je veux me relancer dans la vie, heu. Heu, bah, peut-être aussi faire, heu, faire la famille, une famille, heu. Donc, heu, c'est c'est ça, un petit peu le le temps qui rattrape l'âge et hem, donc je voudrais m'installer définitivement. Heu, je pense qu'effectivement, si j'avais plus de si j'étais plus dans ma vingtaine, heu, comme quand j'étais parti il y a il y a 6-7 ans et bien, heu, ouais là j'étais un peu plus, heu, posé je me enfin, j'avais j'avais plus de temps mais, là, je me dis maintenant je suis pressé par le temps et ça va être ça au final, de chercher le le bon endroit pour ne plus trop faire d'erreurs et heu et pas non plus regretter par la suite.
Mmh mh. Mmh. Oui. D'accord. Oui, donc ta ta décision, si je comprends bien, heu alors bien sûr, heu, rien n'est jamais irrévocable, mais, heu, si tu prends la décision de rester en France, c'est quelque chose que tu voudrais faire de manière pérenne, c'est pas pour décider dans 2 ou 3 ans de repartir et également, si tu décides d'aller au Japon, ben, c'est pour envisager de faire ta vie là-bas, heu, rencontrer quelqu'un là-bas, fonder une famille, heu heu. Là, tu es vraiment à un à un moment de vie où où tu as envie de de de t'installer et donc de prendre une décision un petit peu, heu, fondatrice?
Ouais. Ouais c'est ça au final, oui. C'est parce que, bah, là je me dis que je je suis sûr d'avoir quelque chose, heu même si voilà au Japon je sais que je trouverai, heu, ben, là j'ai déjà plusieurs postes, heu, enfin opportunités et que je pourrai, heu, facilement, heu, m'y plaire. Après bon je sais que le choc culturel est immense, heu heu, c'est pas facile, heu, l au bout de 2 ans bon ça m'avait plu parce que j'étais ouais un peu moins de 2 ans mais, heu, voilà ils disent que beaucoup disent qu'il faut, heu, à peu près 5 ans pour vraiment être sûr et ça ça me fait aussi un peu peur. Je me dis: «Qu est-ce que, heu, je justement au bout de 5 ans ou plus, heu, j'aurais envie de retourner dans mon pays et et avoir perdu de nouveau 5 ans?» Bah, c'est c'est ça au final de se lancer un petit peu dans le brouillard de nouveau, heu, qui qui me fait douter.
Oui. Ah oui. Mmh. Ouais, bien sûr et c'est normal d'hé d'hésiter un petit peu, hein, surtout que, heu, tu tu mets beaucoup de d'attente, heu, dans cette, heu, dans cette décision. Donc, je comprends que tu tu veuilles vraiment peser le pour et le contre pour faire le le meilleur choix possible. Mmh, est-ce que tu te rappelles ce qui t'a fait revenir heu, la 1re fois du Japon? Heu, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Est-ce que tu étais en fin de contrat ou est-ce que tu as eu le mal du pays? Heu, qu'est-ce qui t'a fait finalement rentrer?
Ouais. Ah, bah, non, c'était ni l'un, ni l'autre, et c'est un peu pour ça qu'aujourd'hui, je j'ai envie vraiment d'y retourner, c'est parce que ça a été, heu, brutalement, heu, interrompu à cause du Covid. Heu, donc, heu, j'ai dû rentrer, heu, voilà parce que les aéroports allaient fermer, on avait, heu, un peu obligation de rentrer si on voulait pas se retrouver bloqué au pays. Donc, heu, j'avais fait le choix de rentrer pour retrouver la famille, et c'est un peu pour ça que j'ai envie de réitérer l'expérience, heu, heu, de m de manière un peu plus joyeuse, hem
Ah. D'accord. Mmh. Bien sûr. Oui, un un un un ti tu as un sentiment un peu d'inachevé, comme tu es pas vraiment rentré de ton plein gré, si on peut dire ça comme ça. Tu as un peu l'impression de de pas avoir fait tout ce que tu avais à faire là-bas?
Oui, c'est ça. Mmh. Bah, oui, c'est clairement ça, au final, heu, j'ai envie de, heu, de, comme tu as dit, que c'est c'est un sentiment d'inachevé. Heu, et que c'est pour ça, que j'ai envie de de de reprendre là où je me suis arrêté. Et heu, parce que l oui, j'avais j'avais aussi un bon boulot, j'avais un contrat de travail, un visa de travail, et heu, bah, ça s'est arrêté assez brutalement et j'ai j'ai envie de d'y retourner, mais maintenant voilà que que je je pensais pas que j'allais trouver un bon poste, enfin un poste, heu heu, stable comme j'ai actuellement, et qu'en plus je pourrais évoluer, c'est ça qui change un petit peu la donne, donc, heu, bah, là, je me retrouve vraiment entre entre les 2.
Mmh. Oui. Bien sûr. Mmh. Ouais, oui, c'est vrai que c'est difficile de faire un choix pour savoir le lequel sera le meilleur choix. Hem, après, comme tu l'as dit, heu heu, même si tu décides de partir au Japon et que, bah, dans 5 ans, heu, tu as le mal du pays et tu reviens, heu, peut-être que tu auras là-bas fondé une famille et que ta famille aussi sera peut-être, heu, contente- alors, si elle n'a pas connu la culture française, si, heu, tu, heu, tu trouves quelqu'un qui a une nationalité différente de la tienne- peut-être que ta famille sera contente de rentrer, heu, de venir en France aussi et que ça sera un, mmh, un nouveau chemin de vie finalement. Et ça aura pas du tout été du temps perdu. Au contraire, heu, ça aura été, heu, un un un temps vraiment bénéfique parce que, bah, tu as réalisé ton rêve quelque part et en plus de ça, beh, là-bas, tu as fondé une famille. En 5 ans, il peut se passer plein de choses, c'est pas parce que tu pars que tu vas mettre ta vie entre parenthèses, bien au contraire.
Mmh mh. Ouais, bien sûr et tu fais bien de m de me le rappeler e e exactement, c'est vrai que je dis que voilà si je devais rentrer au bout de 5 ans, ce serait du temps de perdu. Heu, du moins, heu, c'est surtout le temps, heu heu, par rapport à l'âge, mais après c'est vrai qu'en 5 ans ben tu apprends énormément de choses, heu, c'est vrai que comme tu le dis, heu, ben, tu expérimentes énormément de choses aussi et heu, donc, heu, oui je je reviendrai déjà plus, bah, plus fort, plus mature, heu, même si je le suis déjà pas mal, mais effectivement il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en 5 et puis si si j'ai l'opportunité, heu, et la chance de rencontrer aussi quelqu'un et que je dois partir, heu, où elle par rapport au boulot et qu'on doit revenir, heu- d'autant plus que je suis franco-allemand donc ça peut être la France ou l'Allemagne- donc, heu, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Mais si on doit revenir dans un des 2 pays mais, heu, ouais c'est c'est vrai que c'est faut pas que je voie que le négatif, heu, si vraiment ça ne doit pas bien se passer, oui.
Mmh. C'est ça. Voilà, bien sûr. Mmh, OK. Tout à fait, le le temps perdu finalement, heu, i i i il est jamais il est jamais vraiment perdu. Peut-être que peut-être que la femme de ta vie t'attend là-bas, heu, ou alors peut-être en Allemagne, qui sait, hem, il y a, heu, tu tu peux pas vraiment savoir. C'est vrai que c'est de là, la difficulté effectivement de de ta situation, hein. C'est normal d'être un petit peu, heu, de de pas savoir quelle décision, heu, est la meilleure. Est-ce que tu dirais que finalement tu es entre 2 choix, le choix de la raison de rester en France parce que ton poste est stable, finalement, il est plutôt pas trop mal. Et le choix du coeur parce que clairement, heu, ton coeur te fait avoir envie de de nouveaux horizons et de retourner un petit peu au Japon?
Oui. Ouais, ben, tu as très bien résumé ça, hein, c'est c'est bien ça, c'est le le confort de la sécurité, le la raison et l'autre, ben, le choix de cœur, heu, bah, pour éviter tout regret, heu parce que, bah, je me dis que si je reste ici forcément, heu heu alors après, bien sûr si si ici je fais une famille que j'ai un poste stable, bon ben, j ça ça m'empêchera pas de de voyager ou de de retourner au Japon, heu, pour peut-être un autre poste, aussi. Mais, heu, ce sera pas la même chose, il y aura d'autres contraintes familiales, peut-être aussi, donc, heu, bon, c'est pour ça, heu, c'est c'est un choix ou l'autre maintenant. Heu, après, heu, ouais, ça sera un petit travail mental à me faire, heu, mais je sais que j'ai j'ai aussi de la famille, des amis, qui peuvent me rendre visite, donc je sais que je serai pas non plus seul. Parce que ça, aussi, c'est c'est quelque chose dè de se sentir un petit peu seul, mais de ce côté là, ça ira, puis je serai en contact avec justement mes proches, donc, heu, ça, ça ira. Mais, heu, ouais, ça va être
Bien sûr. Mmh mh. Ouais! Ouais, mais Bien sûr. Mais tout à fait, en plus, tu l'as déjà fait une fois, et tu as pas du tout souffert, ni de solitude, heu, ni d'adaptation, ni quoi que ce soit. Donc, il y a absolument aucune raison que que maintenant, tu te mettes à souffrir de ça.
Ouais. Ouais, mais ça va être ça, effectivement, heu, en plus, bon, la date, heu, approche assez rapidement, c'est il faut que je me décide dans les 7 mois à venir, donc, heu, heu, ouais, faut faut que je réfléchisse encore bien, peut-être, mettre sur, heu, sur papier, heu, les tableaux pour et contre, heu heu, pour que je puisse, heu, me décider.
OK. Ouais! Mmh mh. Oui, c'est une bonne idée. Ouais, bien sûr, tu fais, un un petit tableau avec, heu, des colonnes, des pour, des contre. Heu, rien d'arrêté, rien de figé, tu le laisses vivre pendant 2-3 mois, peut-être qu'il y a des choses que tu supprimeras de d'une colonne et que tu mettras dans une colonne et qui, du coup, feront évoluer la décision. Et puis dans quelques mois, heu, tu tu vois où tu en es pour prendre, heu, la meilleure décision pour toi.
Mmh mh. Ouais, c'est ça, effectivement, heu, ne pas je pense, heu, que l'anxiété et le stress me me feraient prendre des des mau des décisions un peu hâtives aussi, donc, heu, ouais, il faut que je me pose, heu, et que je laisse un petit peu, heu, traîner, heu, comme tu dis, de travailler dessus 2-3 mois et modifier un petit peu les les colonnes, heu, selon comment que j'évolue aussi dans les prochains mois et puis, heu. Ça va être ça, au final, heu, de de me laisser un petit peu le temps, quand même.
Mmh mh. Moui, c'est ça. Mouais! Eh beh, écoute, j'ai pas d'inquiétude pour toi, heu, n'importe laquelle des des décisions que tu prendras, ça sera la bonne décision parce que ça sera celle que toi, tu auras prise. Donc, heu, fonce! N'importe, heu, quel choix que tu fasses, heu, fonce! Heu, tu vas voir, tu feras le bon choix et et tu auras une vie super.
Ouais, ben merci beaucoup de m'avoir écouté, ça fait ça me fait très plaisir d'avoir pu partager un petit peu son mon inquiétude et merci aussi pour les petites astuces.